Ờ, quê hương thì mình không đặt nặng lắm đâu, nhưng mà, kiểu, ờ, mình muốn tới nơi mà nó phù hợp và nó, kiểu, nó cũng sẽ là khá là yên tĩnh hoặc là nó ừm, đúng rồi, tất nhiên là núi và nó, kiểu như là, nó sẽ có những cái khá là hay ho về việc là nó liên quan tới nông nghiệp ấy.
Ừm. Ừm. Đi lên núi hả? Đi lên núi hả? <laughs> Ừm. Ô kê, mình thấy bạn thích là lên núi, kiểu giống như là giống như, a, a, Đặng Lê Nguyên Vũ, đúng hông? Giống như ông Đặng Lê Nguyên Vũ, kiểu là khi mà có một sự nghiệp ổn định rồi thì bác bác Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ ờ, gọi là sao ta? Bác Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ đi lên một cái vùng núi, kiểu là, sống ở ẩn, s ẩn dật ở trên đó. Thì, kiểu là, giấc mơ của bạn cũng kiểu giống vậy, đúng hông?
Ừm, đúng, đúng, đúng. Ừm.